Ah oui, d'accord, encore, heu, une autre idée de de week-end. Après, vaut mieux délimiter le, mmh, le périmètre, parce qu'en un week-end, tu as j'aurais peut-être pas forcément le temps, heu, étant parisien, d'aller jusqu'à jusqu'à Marseille, ça fait un peu court.
Et et là aussi Exactement, ouais. Mmh mh. Ouais, non, c'est sûr mais heu, tu te tu te donnes la limite. Nous, on s'est donné la limite. On part 10 jours donc le 5e jour, on va faire plutôt le chemin dans l'autre sens en essayant de privilégier des des des passages, des routes qui nous ramènent un peu vers chez nous, quand même.
Ouais. Super. C'est ça. Après, c'est vrai que les week-ends, heu, riment souvent avec, heu, aventure. Enfin, les les week-ends, heu, qu'on pourrait qualifier de d'idéaux. Après, au-delà des, heu, des voyages, il y a quelque chose que je le fais le week-end et que je ne fais jamais en semaine, c'est de prendre un bon petit-déjeuner. C'est-à-dire de me faire des œufs, heu, de me couper en en tranche des, heu, des fruits, de me faire un un jus d'orange pressé. Ça, c'est vraiment je sais que je je sais que c'est le week-end non pas forcément un un brunch. C'est-à-dire que je vais pas rajouter le les toasts et les avocats, mais là, je sais que je suis en week-end. Alors que parce que d'habitude, c'est un café. Allez, des fois, un shaker de protéines, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre et je pars au au boulot donc quand j'ai mes œufs, quand j'ai mes fruits, je sais que je suis en week-end. Est-ce que toi aussi, tu as des habitudes alimentaires qui changent durant le week-end?
Bien remplis. Oui. Mmh mh. D'accord. Un brunch. <chuckles> Ouais. Oui, c'est un p C'est un peu le le marqueur. Ah, ben, moi, en fait, ça ça, là, ça ça me fait penser à, heu, quand on voyage avec ma femme au Portugal, qu'on va passer un week-end, par exemple, dans le nord du Portugal ou dans le sud du Portugal, heu, on choisit toujours des bons hôtels. Alors, on choisit les périodes où c'est pas cher où il y a des réductions, hein, parce qu'on on on n'est pas riches mais du coup, on choisit des bons hôtels où il y a des super bons petits déjeuners. Eh, oui, quand je suis à l'hôtel, je mange, eh allez, je vais dire une bêtise, hein, je mange comme un Américain. Voilà. Alors que alors qu'en pleine semaine en pleine semaine, je bois heu, le matin quand je me lève, je bois un café et heu, maximum, je mange une tartine mais ouais, bof
Oui. Oui. Bah ouais. C'est ça, le le petit déjeuner a une, heu oui. On est on est pareils, ouais, on est pareils et heu en fait, c'est ça, c'est que le le petit-d la qualité du petit-déjeuner au aussi a a quelque chose à voir avec, heu, le plaisir d'être en week-end.
<laughs> Carrément, carrément et c'est, heu, c'est après le petit déjeuner que tu as cette sensation de dire: «Ah, je suis en week-end!» Ou «Ah, je suis en vacances!» Tu vois? <chuckles> C'est bizarre, hein?
Exactement, exactement ou même, limite, le week-end commence, en fait. C'est l'introduction au week-end. Tu es samedi matin et heu, tu commences ton non, on on pourrait dire, quand même, que vendredi soir, c'est quand même le le véritable début du, heu, du week-end. C'est sûrement même le meilleur moment du week-end parce que tu sais très b à ce moment-là, tu sais qu'il te reste 2 jours pleins. Donc c'est vrai qu'il commence plutôt le vendredi s
Mmh. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que le le week-end commence souvent le vendredi
Exactement, oui.
avec l'apéro entre potes, par exemple.
Exactement. C'est-à-dire que quand je ne fais rien le week-end, le samedi et le dimanche, c'est vrai que je prends plaisir aussi à à sortir le le vendredi soir et heu, à voir des à voir des amis, nota notamment, ce qui est, heu, ce qui est important parce qu'au final, on voit beaucoup plus nos collègues avec qui on est moins proche que notre famille et nos amis. Donc, c'est vrai que les week-ends sont aussi propices à ça.
Voilà. Mmh mh.